เขาจบจากที่นี่ ทำงานที่นี่ คุณ เราก็อาจจะ ข เอาชื่อเขาเนี่ย เหมือนเอาชื่อเขา แล้วก็ไปเซิร์ชตามเว็บ Search Engine ทั่วไปได้ ก็ลองเช็กดูว่า เขาพูดจริงหรือไม่จริง เพราะว่าในข้อมูลเว็บทั่วไปมันก็อาจจะมีว่า เขาจบที่ไหน ทำงานอะไร เราก็ลองดูเนาะว่า เขาพูดตรงหรือเปล่า แบบนี้ใช่ไหมคะ? อืม อืม อือ อืม น่าสนใจอะค่ะ แล้ว แล้วแบบเนี้ยค่ะ คือคุณ คุณเคยเจอทั้ง 2 2 เขาเรียกไง คนทั้ง 2 ประเภท
ใช่ ใช่ ถูกต้อง ใช่เลยครับ
ใช่ไหมคะ? แบบเหมือนกับเจอคนทางออนไลน์ หมายถึงพูดคุยทางออนไลน์ แล้วก็เจอแบบเหมือนกับ อาจจะเป็นคนทั่ว ๆ ไปที่เราเจอได้ตามท้องถนน ที่ทำงาน หรืออะไรก็ว่าไป อย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ครับ <smacks lips> ครับผม
อืม ค่ะ แล้วก็คือ คือ ความรู้สึก ก็คือการรับรู้ความเชื่อใจนี่ก็คือเหมือนกันเลย อย่างที่ อย่างที่คุณบอกมาตั้งแต่ตอนแรกเนาะ
สำหรับผมนะครับ มันก็แบบเหมือนกัน แต่ว่าสำหรับบุคคลอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับ คือว่าถ้าเกิดว่า อย่างผมเนี่ย อืม เวลาเราเจอใคร เราก็ หรือว่า ผมอะเป็นคนที่เปิดอยู่แล้วด้วย ก็ไม่แน่ ไม่มั่นใจ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปิด อย่างเงี้ย แล้วก็ไปเจอกับบุคคล เขาอาจจะมีความ <tsk> เอ๊ะ อยู่ อย่างเงี้ยครับ
อืม เออ อา ค่ะ เออ แล้ว แล้วแบบนี้คุณเคยมีประสบการณ์ที่แบบเหมือนกับพัฒนา ความ ไว้ใจกับคนที่แบบพูดคุยกันทางออนไลน์ไหมคะ?
อ๋อ แน่นอนเลยครับ มากเลยครับ เป็นประจำเลย
อ๋อ ค่ะ อยากให้คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะว่า มันเป็นอย่างไร?
ก็ ใน ในแง่ไหนล่ะครับผม?
ก็ เอ่อ ในแง่ที่ว่าคุณอาจจะ อ้าว สมมุติเริ่มตั้งแต่ต้นก็ได้ คุณเจอได้อย่างไร? แล้วก็ ส อ เหตุผลอะไรที่คุณแบบเหมือนกับ ถึง อะ เราจะเริ่มพัฒนาความเชื่อใจกับคนคนนี้แล้ว? แบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ อ๋อ ครับ ก็การพบเจอกับบุคคลเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ เอ่อ random มากเลยนะครับ สำหรับผมอะ บางทีเราก็เจอกันในเกม บางทีเราก็เจอกันใน อ่า แอปพวกเฟซบุ๊ก อะไรต่าง ๆ คือมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลย
อา ๆ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ เออ ก็ เอ่อ หลัก ๆ ก็คือ gaming เนาะ แล้วก็แพลต แพลตฟอร์มที่มันเป็น social social network อะไรพวกเนี้ย เออ แล้ว แล้วคือมัน คือปกติแล้วอะค่ะการทักทายเนี่ยคือ หมายถึงว่า เหมือนกับเขาทักเรามา ก่อน ไรอย่างงี้เหรอคะ?
ใช่ ครับ